Ừm, mình nghĩ là cũng có thể có đó nha, cũng tùy cái quan điểm của họ như thế nào, còn mình thì không rồi đó. Mình sẽ không làm bạn với người yêu cũ rồi. Ừ, tại vì <laughs> tại vì chắc là do mối quan hệ của mình nó không được vui vẻ, nên là mình không làm bạn được nữa. Ừm, chứ mình nghĩ mối quan hệ mà vẫn đồng hành cùng nhau, rồi giúp nhau phát triển nhưng mà không cùng đường nữa thôi, thì nó cũng bình thường. Nó không quá là tổn thương á bạn, ừm, thì mình nghĩ có thể làm bạn được. Ừm, ừm, ừm.
Ờ, vậy sao? Ừm, thú vị, <laughs> thú vị ghê. <laughs> <laughs> Ừm. Wow, vậy sao? Ừm. Ồ, vậy sao? Ừm. Vậy sao? Thú vị ghê, nói chung là như mình thì cũng có cái suy nghĩ tương đồng với bạn. Thực ra là nếu như mà mình kết thúc một mối quan hệ mà cả hai đều tôn trọng nhau, mà không có cái điều gì mà khiến cho cả hai phải áy náy, đúng không?
Nhưng mà bạn có hông? À há. Ừ, ừ. Ừm hứm. Sao, sao? Ừ, ừ, ừ. Ừm, đúng rồi. Ừ, ừ. Thì bình thường thôi, vẫn làm bạn được mà. Ừm. Chính xác, chính xác, đồng ý luôn, đúng rồi. Còn nhưng mà, kiểu, mà tổn thương nhau quá thì nhiều khi bạn mình nè, cũng bị tổn thương này kia, nhưng mà khi chia tay mà vẫn còn làm bạn được mà. Ừ, ừ. Còn nhận tiền, nhận quà từ người yêu cũ các kiểu trong khi đang quen người yêu mới rồi nha. Ừ, với danh nghĩa là bạn. Cái mình, kiểu, ủa, người yêu mới hông ghen hả ta? Ừ, mình, kiểu, ừ, nhức đầu lắm. Nó phức tạp nó phức tạp lắm. Ừm, ừm, ừm. Đó, đó, đó. À há. Ờ, ờ, ờ.
Ừm, chúng ta vẫn có thể hoàn toàn làm bạn được với nhau mà, đúng không? Ừm. Wow. Ừm. Ừ. Ồ, vậy sao? Vời quá. Ồ, vậy hả? Thú vị quá. <laughs> À, <laughs> vậy sao, thú vị ghê. Ừm. Đó, thì nói chung là chuyện tình cảm nó là một mối quan hệ rất là phức tạp mà chỉ có người trong cuộc hiểu rõ được. Cho nên là, đấy, chắc là bạn chia sẻ thế thì lát nữa mình cũng sẽ có cái lời khuyên cho bạn mình. <laughs>
Đúng rồi, chính xác. Ừm. Đồng ý, đồng ý, chính xác. Ừm, ừm. <laughs> Cho bạn của bạn hả? OK. Ừ, nhưng mà mình thấy thì cũng khuyên lơi lơi thôi chứ, kiểu, mà cũng hổng có tác dụng lắm đâu. Ừm, đúng rồi, chính xác. Tại vì để cho họ tự nhận ra bài học cuộc sống chứ, đúng hông? Ừm. Chứ mình thấy, sao ta, bạn mình á, quen chắc cũng 6-7 người rồi, nhưng mà ừ, mỗi người mỗi bài học nhưng mà vẫn chưa học được hay sao á. Vẫn gặp những người tương tự như vậy, không có gặp người khác hơn. Ừm.
Ờ. <chuckles> Ờ, mình cũng không can thiệp quá sâu, đúng không? Đó, góp ý rồi nhỉ? Đúng rồi. Wow vậy sao, tuyệt vời quá. Ờ. Ồ, vậy sao? <chuckles> Thú vị ghê. Ồ, vậy hả? À, tức là vẫn lặp lại, vẫn yêu phải những người mà có cái tính cách nó tương đồng như thế hả?
Ừm, ừm.